Sì, non ho solo solo preso diciamo, quindi è reciproca la cosa. Uhm
Esatto. No, io invece non ho buone esperienze con amici uobi eh no, diciamo che ogni volta sempre la stessa storia.
Coi maschietti. <chuckles> Ah okay, che pensano che sei interessata eh certo, che ci provano. <chuckles>
Eh, <chuckles> esatto. E poi e poi quando ovviamente li dici la realtà, che non provi niente, si rompe un po' quel rapporto che a era anche bello, eh, in realtà.
Eh certo. Ma senti, tu invece sei rimasta amica di qualche ex fidanzato?